Um. Paano mo ipinapakita sa partner nyo po na, naaappreciate mo ang maliliit na bagay na ginagawa?
Ako, pi ah, pinapakita ko talaga na na-appreciate ko yung mga ginagawa niya by, si siyempre number 1, ah, nagpapasalamat talaga ako. 'Tsaka
Mm. Mm. Mm.
'tsaka na-express ko talaga na nagsasabi ako ng mga I love you, mga gano'n, salamat, thank you for the effort sa mga ganyang bagay. Kasi although words lang yan, pero yung impact kasi, eh, eh, sobrang lakas na, ika nga, 'di ba na, ah, yung kay sabi ni Jose Rizal, "Pen is mightier than sword." So, kumbaga ang words, eh, mas tagos yung words talaga. Although my eff although my effort, pero yung mga, ah, simple na mga ganyang bagay na pag aappreciate sa kanya, eh, mahalagang ano talaga, tatatak na talaga, oo. 'Tsaka lalo na kung ano, ah, yung nag effort siya talagang mag kolorete ng mukha, 'di ba? So, lagi ko talagang ina-appreciate 'yon na, like, "Wow ang ganda mo, sobrang ganda mo ngayon." Gano'n.
Mm. Oh. Tama. Mm. Tatatak. Oo. Mm. Oo. <laughs> Oo, ang ganda mo. Oo, oo tama. <laughs>
Like siguro everyday, mga ganong bagay.
Mm.
Kasi sa ganang way kasi, eh, ano, eh, ah, mas nadeve mas mas nagiging stronger kayo.
Hmm.

Ah, lalo na po kasi kapag ano, um, for example na, ah, mag ito senaryo, magpupunta ng pupunta kayo ng beach tapos, ah, yung, yung babae, eh, gusto talagang mag mag-swimsuit, mag-two piece o ano, ah, para kasi sa'kin, eh, okey lang. At least naman kung gusto niya talagang ma-experience yun. At saka okey lang sa'kin kasi as a lalaki naman talaga, eh, ah, parang nakaka-proud din kasi not all girls, kayang gawin yung mga ganyang bagay. So, at least okey lang na ganun, ang importante, eh, ah, dumikit lang siya sa'kin 'di ba. Hindi siya kasi oo. Kasi, yung iba malalaman mo talaga kung ano, eh, kung for, ah parang kunware 'pag, ah, paglalandi lang yung gusto kasi sa suot pa lang na two piece, eh, ano na, sobrang hindi na appropriate 'di ba.
Mm. Mm. Mm. <laughs> Oo. Ako Oo, 'di na lalandi sa iba. <chuckles> Parang oo. Parang hindi na para sa'yo. <laughs>
Oo, parang hindi na para sa'kin. Parang para na sa lahat yung katawan, 'di ba. Ganung bagay.
Oo, oo. Oh, ako naman, hindi ako ma-two piece, eh. <laughs> Ayoko ng ganyan. Oo, mm. So sa tingin niyo po pala, balik tayo sa mga gestures na ganyan. So bakit mahalaga ang simpleng gesture sa isang relasyon kaysa malalaking supres or sorpresa?
Pero yung mang O <scoffs> 'Di ba. Oo.